À, cái này tui có nghe tên mà tui chưa có ăn thử. Ờ, ờ,
Ừ. Ừ, ờm, nhưng mà chắc hông hợp, <laughs> nên bị xu cà na giống bà đó. Tại vì ờ., yeah, đúng rồi. Tại tui nghe nói là người ta bỏ con ếch sống vô cũng lại là đồ sống nữa. À, bỏ nguyên con ếch, sống nha, cóc sống hông, tui hông có mê đồ sống đâu, nhưng mà tại vì tui thử thôi. À, tui nghe nói là ngon á, cái tui thử, nhưng mà cái đó nó hông có hợp với tui bà ơi. Nó nó kỳ lắm, nó nó nó khó diễn tả lắm. Nó khó diễn tả lắm, mà tôi hông dám diễn tả luôn á. <laughs> Yeah, ừm hưm, ờ.
À, vậy hả? À, hông, mà thường mắm thì nó cũng hơi đặc trưng một xíu, đúng hông? Nó có mùi, đúng hông? Ừm, ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. Wow, trời ơi, sao mà đam đam mê đồ sống dữ vậy te! À, à. Ừm hứm, ừm hứm, rồi, rồi, rồi. Đồng ý, đồng ý. <laughs> Ấn tượng mãi không quên, đúng hông? Ừm, ừm, đúng rồi lắm có nhiều cái thứ khó diễn tả lắm. Ờ, thôi, thôi, thôi. Ừm, <smacks lips> còn mấy cái đồ sống như là con đuông dừa đồ là tui là không đụng nổi luôn á, kiểu, nhìn nó ghê ghê sao. <laughs>
Ừm, hông, hông, hông, hông, tôi chưa bao giờ tôi dám thử mấy cái món đó bà, à, tui nghĩ, a ừ, tui thấy, a, nguyên một cái con còn sống nó giãy đành đạch, đành đạch trong cái chén nước mắm á. Trời ơi, nghĩ sao mà đưa vô miệng bà. Trời ơi, hông, tui hông ăn được.
Ồ, mấy cái món ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, nó còn nhúc nhích, nhúc nhích. <laughs> Ừ, sợ. Đúng rồi đó, ê, mà tui cũng nể nha, mấy có mấy người mà ăn, kiểu như, bạch tuộc rồi mực sống đồ luôn á, hông biết nó có dính dính ngay cái cổ họng hông ta? Kiểu, nó đang còn cái tua rua đồ đó. Hông biết ăn sao luôn ấy, hay thật. <chuckles> Ờ, ờ, ờ, đúng rồi, chính xác, chính xác.
Ờ, ừ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, tui thấy, a, đút nguyên con mực còn sống, còn đang ngo ngoe. Rồi t tôi nghĩ nó có tổn thương cái, ơ, cái cổ họng hông ta? Tại vì tụi nó còn sống mà. Trời ơi, rồi nhai, tụi nó sao nhai trời. Trời ơi, tôi thấy nhiều người cũng thử món lạ bất chấp luôn á, gặp tui thì tui hông dám vậy đâu. Ừ, ừ.
Đúng, đúng, đúng. Trời ơi, ừm hứm. Ờ hở, ừ, tôi hông biết nữa, đúng rồi, chính xác, chính xác. Trời ơi, hổng tưởng tượng nổi luôn á cha! Thiệt, thiệt, thiệt. Ừm, ừm, à, sao, sao? À, ui, hổng bất chấp nha. <laughs> Ừ, tôi cũng lượng sức mình. <laughs>
<laughs> Ừ, tui thấy món gì mà nguy hiểm quá hay là ác độc quá, tui hổng ăn đâu, tui hông thử đâu, đúng không? Ừm.
Ờ, ừm, đúng rồi, cái vị nó lạ quá ừ, đúng rồi, chính xác, chính xác. Tui thấy đồ đồ sống mà dạng, ờ, nó đã được, ờ, gọi là, chết rồi nhưng mà nó sống á ừ, kiểu như sushi, sashimi đồ đó, là tui đã thấy nó cũng hơi hơi rồi, ừ, ừ.
À, đúng rồi. À, sa xí mề á, ờ. Ừm. Yeah, vậy bạn có thử món hào sống chưa?
Ừ, nói chung sao, sao?